امم، لا، عندِك حق والله.
إمم.
طَب يعني الموضوع خلص يعني، خلص إزاي يعني، إيه اللي حصل في الآخر؟
خلّص ال خلّص بالغلوشة. إن إحنا قعدنا نغلوش آه، قعدنا نغلوش ويا جماعة وقعدنا نهزر ونضحك وبتاع، طَب واحد راح آخد واحد وقعد يكلمه على جنب كده، فالتاني سكت لما هو مشى، فالموضوع انتهى يعني، خلاص.
بالغل آه، يعني أنتم حليتوا الموضوع، آه. لا حليتوا فعلًا الموضوع. طَب امم.
آه، ما هو لازم على فكرة، لازم لما يبقى في حاجة كده قُدامك لازم تتدخل، أنا ما باشوفش الصراحة إن لما نلاقي مشكلة في الشارع ما بين اتنين إن إحنا نسكت ونقعد نتفرج بقى ونعمل زي ما الناس بتعمل دلوقتي، اللي هو يطلعوا الموبايلات ويقعدوا يصوروا، أنتم بتعملوا إيه! يعني إيه الهدف من كده! الهدف إن أنتم ت ت يعني مش فاهمة والله، أنا حتى باحاول دلوقتي أفكر معاك، إيه الفكرة من إنك تفتح موبايلك وتقعد تصور، أنت بتصور إيه!
<laughs> إمم. مش عارف، آه، يعني هو ما بيحلش في الموضوع ويكبر الموضوع آه، صح، إمم.
ما بيحلش وما بي ما بيستفدش، فأنت أنت وقفت، ضيعت وقتك، طلعت موبايلك صورت حاجة ملهاش أي تلاتين لازمة ولا هتستفيد منها أي حاجة وما حليتش حاجة. ما أنت يعني الصراحة سلبية غير طبيعية يعني.
إمم. إمم. عندِك حق. فعلًا، طَب بقى ليه آه.
طَب امشِ. أنت عارف ل أنت عارف هو لو مشى أحسن، <laughs> يعني أنت ما حليتش بس امشِ.
أ أها يعني ما تصورش يا عم امشي، آه. صحيح عندِك حق والله. طيب نرجع بقى للسفر تاني. أنتِ بتحبي تسافري لوحدِك والَّا والَّا مع ناس وليه برضه؟
صحيح. إمم.